Então, eu queria conversar com você sobre esse tema, eh, de controlar, assim, os desejos, as vontades por comidas industrializadas, e eu queria te pedir conselhos e dicas para me ajudar a a gerenciar isso, né. É
Claro, com certeza. Me fala exatamente assim, o que que está acontecendo, você o que que você gosta de comer que é industrializado?
Então, hoje o meu problema principal é o chocolate, <chuckles> eu tenho tentado controlar a minha vontade de comer chocolate, principalmente assim, que eu estou em uma dieta de emagrecimento, eh, eu estou usando uma medicação para me apoiar, enfim, e e essa essa medicação, assim, ela tira muito do apelo da comida, da fome e tal, mas o chocolate <chuckles> é uma coisa assim, que não não faz diferença assim, eu eu eu eu me pego, assim, com o mesmo impulso às vezes, e com aquele desejo de comer, e mesmo com a medicação, sabe. Eu não sei se é muito mais uma um apego psicológico, até, do que uma vontade física.
Hum. É, geralmente tem alguma coisa que acontece para você ficar com vontade de comer chocolate ou é o dia todo pensando em chocolate? Você acha que tem algum gatilho?
Ó, 1 dos gatilhos, é, a fazer a refeição salgada, <chuckles> então eu faço a refeição salgada, eu já fico pensando assim, naquele pedacinho. É.
Um docinho, né, pós almoço. <chuckles>
Sim, mas tem vezes que eu tô realmente, assim, mais ansiosa, mais estressada, que aí é é a hora, assim, que eu não consigo ficar, tipo, só num num bombonzinho, num pedacinho, é a hora que eu vou aquele eu não sou assim, eu já tenho controle já já fiz isso, essa compulsão, assim, de comer tipo 1 barra e depois se sentir pesada, e, fi culpada e cho até chorar, assim, porque comeu 1 barra de chocolate. Já fiz isso, mas faz muito tempo, assim, hoje eu tenho mais controle, então, o máximo que eu parto é para o 2º ou muito raramente pra um 3º bombom, sabe?
Caramba! Uhum. Ah! que bom que assim, pelo menos você tem consciência, né, e que já melhorou bastante, né, já que agora você consegue só comer 1, 2 pedacinhos, assim, por dia ou por refeição, geralmente?
Que Eu então, eu tento concentrar isso ó, agora agora eu vou ser muito franca tá. <chuckles> Eu tento concentrar isso, assim, só depois do almoço pegar ali, um uma um pedacinho, 1 quadradinho, tal. Eh, ai me aí, às vezes, assim, principalmente os dias que eu tô mais estressada, assim, ansiosa, no meio da tarde, às vezes, me dá vontade, mas também fico ali em um, e à noite que acho que a fo é a hora que mais me dá vontade que é depois da janta, mas, assim, tem vezes que eu consigo, eh, pegar tipo, um pudizinho, assim, desse sem açúcar, que é bem sem gracinha né, eh, sabor de chocolate e fico só naquilo, tem vez que eu saio da cozinha, tipo, correndo eu falo: "Não vou pegar", e tem vez que eu cedo, tem vez que eu cedo e eu acho péssimo, porque à noite seria a refeição que eu menos deveria estar comendo, tipo, esse tanto de caloria enfim, né. Eh, então, assim, a a assim, tentando responder a sua pergunta é, tipo, normalmente, assim, no no regu regularmente, é depois do almoço, e aí, eu tento me segurar o resto do dia, mas tem dia sim que, assim, às 3 refeições da tarde eu finalizo com 1 pedacinho de chocolate.
Hum. Uhum. <chuckles> Uhum. Hum, tá. Olha, entao, comer uma um pedacinho de chocolate, assim, depois do almoço, não em tanto problema, sabe. Tá tudo bem, sei que você tá em dieta, e tal, mas também não não dá pra você também, eh, bloquear tudo da sua vida, sabe, porque, talvez se você se negar, ali, 1 pedacinho de chocolate, você vai comer 1 barra inteira de novo, porque você não comeu 1 pedacinho que podia saciar ali a sua vontade e agora você tá com vontade de comer 1 barra inteira, né. E aí, isso pode ser negativo. É se
É. Aham. Sim. Sim. Sim. É, a a ach a a privação pode gerar uma compulsão maior, né?
Exatamente, eu acho que você pode ali, tentar manter um equilíbrio, né, não sei se se você sente que não é melhor comer todos os dias, você pode talvez, ali, ter dias na semana que você tenha, ali, talvez 1 refeição livre, e aí, você pode comer um chocolate, ou 2 dias na semana sabe, não, eh, parar totalmente. E aí, eu não sei se tem outras sobremesas ou outras coisas que você pode, eh, substituir, né, o chocolate, não sei se tem, talvez outra sobremesa que você goste, que não faça tão mal. Eh, dizem que, eh, gelatina light que também é docinho, né, e não tem caloria que falam que é bom também pra quem tá de dieta, eu não sei se você já tentou comer, se não faz diferença e você continua querendo chocolate depois.
Sim. Sim. É o Sim. Então, a a gelatina light eu também mantenho na geladeira, assim como eu mantenho esse po pudinzinho, eu mantenho a gelatina também e já tentei algumas vezes saciar essa essa vontade, esse desejo do chocolate com a a gelatina e tem vez que funciona, tem vez que tudo bem, dá aquele sabor doce na boca e eu fico bem, mas tem vezes que mesmo depois da gelatina eu falo: "Não, não era isso, <chuckles> não era isso que eu queria", e vou atrás de um pedacinho. E aí eu tento manter, assim, eh, chocolate amargo, né, que falta falam que é bom, porque o meu lance é, tipo, chocolate em genera em em em em geral, assim, não é, "Ah, só o chocolate ao leite". O chocolate branco, ainda bem que eu não como, eu acho muito doce, e, então assim, entre um chocolate ao leite e o amargo, eh, eu me satisfaço com com com um pedacinho, né. O a minha questão principal é que como eu tô tomando a medicação e é muito cara, e eu fico, assim, me cobrando do tipo: "Ah, eu devia estar, eh, simplesmente abolindo essas coisas do meu cardápio", porque, assim, eu ainda não cheguei na minha meta de de perda de peso, né, ainda falta um tanto, e e a e aí eu fico m me sentindo culpada, né, depois que eu como. Eh, mas eu tenho tentado essas alternativas. É.
<chuckles> Uhum. Hum. É. Eu acho que também é um pouco psicológico, sabe, porque se você tá fazendo a sua dieta certinha, se você provavelmente também faz exercício físico, né, você comer, ali, um um pe um tabletezinho, um pedacinho de chocolate, não vai fazer essa diferença absurda, ainda mais se for chocolate meio amargo, né, mais amargo, que é mais tem menos caloria. Agora, eh, tá tudo bem também comer, como eu disse, 1, 2, 3 vezes, talvez, na semana se for só um pedacinho pequeno, sabe. Não sei se você também pode procurar na internet, eh, geralmente tem algumas alguns influencers que são mais fit, assim, que não fazem talvez terrorismo nutricional, né, que falam que você pode, sim, comer uma coisinha que você gosta durante a semana e que tá tudo bem, que isso não vai mudar muita coisa, sabe, acho que você também podia começar talvez a ver algum tipo de conteúdo assim, para você ficar mais tranquila, ou talvez falar com o seu médico, seu nutricionista sobre isso, sabe, para você ficar, assim, mais tranquila mesmo. E outra outra coisa que, talvez, se você acha que não quer mesmo comer mais chocolate Você mora sozinha?
Sim. Sim, faço. Sim. Sim. Sim. Verda Sim. Sim. É. Hã. É. Não, eu moro com meu marido e meu filho.
E eles gostam também de chocolate?
Olha eu e eles gostam, mas eu acho que eles não têm essa esse <clicks tongue> vínculo emocional com com a sobremesa do jeito que eu tenho, porque eles passam bem sem, sabe? E Mas aqui de casa está cheio de chocolate por causa deles também, assim, coisas que que eles mas eles não ligam, aí fica ali aquela troço rolando, olhando para mim, eu falo: "Ah, vem aqui". <laughs> É.
Uhum. Uhum. Então. Aí você vai lá e come, né. Porque é uma coisa que também, assim, é mais, assim, né, você pode não comprar mais chocolate também, e aí você não vai comer. Mas eu sei que também é difícil, né, e às vezes você está com vontade, você vai no mercado só para comprar um chocolate, né. Então, assim, acho que você pode comprar menos, talvez, deixar menos chocolate à disposição, sabe? Porque você saber que tem aquilo em casa para você comer, você vai querer comer, sabe? Independente de se é agora ou se é daqui a 5 minutos, se tá na sua cabeça que aquilo está lá na sua no seu armário, na sua geladeira aí você vai querer comer, né.
É, também, né. <chuckles> Sim. É. Sim. Também. Sim. Sim. É. É, eles a gente teve o Halloween aqui, né, hum, meio 1 mês e meio atrás, e aí meu filho pega, né, um um tanto de doce, um tanto de chocolate, eh, ah, mas aí esses que ele pega normalmente é coisa com caramelo, sabe, assim, bem melecada, amendoim, esses até que eu consigo passar bem sem, porque eu gosto dele mais puro, assim, né. E e aí, assim, acaba que que que que é o que você falou, né, a acho que o segredo é não ter em casa, né, pegar esses esses chocolates dele também e repassar <chuckles> para alguém. E agora no frio, agora que esfriou aqui, eu fico meio assim com os biscoitos, que também é outra porcaria industrializada, superprocessada, que eu engraçado que eu não tenho vontade de comer isso no calor, mas, ah, eu gosto desses biscoitos com especiarias, assim, com o gengibre, com uma canela, e às vezes eu faço uma caneca de café, e eu gosto dessas versões também, eh, <clicks tongue> aromatizadas, né, e aí eu sempre penso: "Ah, isso aqui vai bem com um biscoito". <chuckles> E e aí acaba que no frio eu adiciono o biscoito, que é uma coisa que eu consigo me manter, eh, ma afastada no no calor. E e a minha preocupação, na verdade, é porque eu tenho uma tendência muito forte para engordar, eu venho de uma família de obesos, eu tenho sempre problemas com re para gerenciar meu peso, né, e e aí eu fico sempre tentando, eh, construir esses hábitos, eh, saudáveis, né, e e ficar passar longe, assim, biscoito, chocolate, bolo, o bolo também já nem como, eu acho super calórico e não vale pelo que é, né. E mas eu fico com receio de de cair em hábitos antigos, assim, de quando às vezes eu tinha uma compulsão por doce, por por chocolate. Enfim, é por isso que eu estou sempre atrás de de alternativas, né, eh, eu a eh, eu acho que essa do da gelatina é uma boa, porque às vezes funciona, às vezes funciona, às vezes eu como eu compro eu compro gelatina de cereja, que é bem docinha, e às vezes eu como aquilo e consigo passar longe do chocolate. E tem dias e dias, né, tem depende da minha do meu es do meu estado emocional aqui. <chuckles>
Uhum. Uhum. Hum. Sim. Uhum. Hum. Hum. Sim, é. Uhum. É, também é complicado isso, né, porque, realmente, vai Também é uma coisa, eh, emocional, né, psicológica, então também não seja tão dura consigo mesma, sabe? Se um dia acontecer de você comer, está tudo bem, mas aí depois você tenta voltar direitinho, né. Comer uma gelatina, ou procurar também outras opções na internet que também, eh, dá para substituir, sabe?
S sim. Sim. Sim. É, sim. É, talvez seja uma boa eu fazer uma pesquisa aqui e ver, porque eu lembro que no Brasil tinha um chocolate de alfarroba que era mais saudável, aqui eu não achei nada ainda. Mas, olha, obrigada, obrigada por me escutar, obrigada pelas dicas, foi bom bater esse papo com você.
Uhum. Ai que bom, fico feliz que eu tenha, talvez, conseguido te ajudar um pouquinho e boa sorte aí com a sua luta <chuckles> com os industrializados.
Hum, ajudou sim. Luta diária aqui, <chuckles> obrigada. <chuckles>